Mm, totoo. Yun nga yung problema dun, eh. Kaya lang wala, eh, kailangan natin harapin yung araw-araw na kumbaga ang mga tao ay medyo sensitibo, 'di ba? 'Di natin maiiwasan yung judgment talaga ng tao lalo na kapagka alam nila sa mata nila na mali yung ginagawa natin, 'di ba? Ganun.
Mm. Mm. Oo, totoo. Kaya yun ang mahirap para sakin na ano na isa sarangem may mga nagtatanong
Mm, mm. Sang-ayon
na ano kung ikaw bibigyan ng pagkakataon na tumakbo sa politika anop ik ka ba? Ang sagot ko hindi kasi unang-una, ano ang politika ay maduming laro, 'di ba?
Mm. Totoo 'yan. Lalo na dito sa bansa natin.
Mm. Totoo, tapos ano isa pa, eh, yung mga issue na ganyan yung sa sa dun pa nga lang sa pambababae, 'di ba? Nakaka
Oo, lapitin ka talaga diyan, mm.
Pero may mga ano may mga ganyan din talaga akong nakakita na personal na na-encounter ko na dun sap pinuno na pinuno ng bayan namin at na-encounter ko yun gawa't ano nag-o-OJT ako dun sa isang hotel ta's nakita ako ng driver. Sabi niya, "Anong ginagawa mo dito?" Ayun, tapos sabi ko dito ako nag-o-OJT. Eh, siyempre naki basta nakita ko yun. Ay, bem
Mm. Ah. Hmm. Hmm, okey.
Dala yung sasakyan ng munisipyo. Um, alam na, 'di ba?
Hmm, oh, okey.
Mm, eh, tanghaling tapat naman gagawin yun. Hmm.
Oo, oo mapapaisip ka na lang talaga, eh, 'no? Mm, naku po.
Mm. Sa ta's sab parang ano hindi na sila umulit doon. Siguro dahil may nakakilala.